अच्छा अ, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आखिर तनाव लोगों को होता क्यों है? लोग आखिर 1 सेकंड इससे ग्रसित क्यों होते हैं, क्या पारिवारिक दबाव की वजह से ऐसा होता है, नौकरियों में अ, जब दिक्कतें आती हैं तब होता है या फिर जो समाज की अपेक्षाएँ होती हैं, वो उन पर कहीं न कहीं दबाव डालती हैं? और आप मुझे अपना भी अनुभव बताएँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप तनाव में चले गए थे, क क्या ऐसी स्थिति आई थी, और क कितनी बार आपको लगता है कि ऐसा होता है और आपको लगता है कि अब आप इसे टैकल करने में सक्षम हैं?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी।